Oh berpengaruh banget Kak, tadi juga saya sebutkan kan sebenernya kayak misalnya waktu yang lebih banyak, ketika ibu atau ayah ketika waktunya lebih banyak sama anak-anak itu juga berpengaruh sih antara ininya apa namanya, ko komunikasinya dan, eee, pola mendengarkanya komunikasi sebenarnya, eee, ketika ayah dan ibu bertanya itu beda sih caranya anak respon ya, misal nih ibu kan lebih banyak heeh, ibu kan kadang lebih sering di rumah kan ya, jadi sering banyak waktu tapi itu tergantung lagi balik ke pola pengasuhannya, kalau misalnya ayahnya itu memang dicintai di keluarga ya, malah kadang ayahnya dirindukan karena kan jarang ketemu ya kan sementara ibunya, oh ya udah udah ketemu tiap hari gitu kan, akhirnya kadang kadang dicuekin juga. Hmm?
Eee. Iya betul. Tetap ada ngaruh ya, berarti ya? Heeh. Oke. Nah, ini dia nih. Nah kamu sebagai ayah. Kamu sebagai ayah nih, yang <clears throat> notabene mungkin anak itu lebih, eee, dekat dengan ibunya gitu ya.
Iya. Hmm ya.
Nah, kamu pernah nggak sih maksudnya sebagai ayah nih nanya ke anak gitu ya mungkin nanyanya itu niatnya baik nih, atau mungkin nanya bener-bener apa, ya pengen tahu gitu kan ceritanya seperti apa dan lain sebagainya, tapi mungkin jadinya sama anak ditangkapnya itu, eee, berbeda <clears throat> jadi kesannya kayak takut, terinterogasi atau mungkin sampai nggak terlalu terbuka nih dengan ayahnya dibandingkan dengan ibu gitu, pernah terjadi nggak?
Oh iya. Heeh. Oh, iya pernah pernah itu pernah terjadi kok, eee, aku sendiri sih sebagai anak kepada orang tua juga, eee, ngerasakan gitu. Oh ini anak heeh, anakku kan masih kecil, sebenarnya masih kayak masih dididik sih. Jadi masih nggak terlalu banyak ngaruh, tapi kalau sebagai aku, eee, pengalamanku sama orang tua itu memang kayak gimana ya, aku agak lebih tertutup sama ibu, kadang. Soalnya kadang kalau misalnya ngomong sama ibu nanti bisa kemana-mana urusannya. Bakalan apa ya namanya, eee, asumsinya ini overthingking-an kayak gitu kan, jadinya lebih ini nah kalau sama ayah lebih enak ngobrolnya kadang diskusi tapi kadang juga <chuckles> ayah juga kadang suka nge-judge ya, jadi lebih banyak kayak nyimpan masalah sendiri. Nah itu dia sebenarnya penting disitu, jadi kalau kita bisa enak komunikasi sama orang ya jangan sampai kayak, e kita pas lagi dialog sama orang ini kita nge-judge seseorang, kita juga kasih pertanyaan tuh kayak pertanyaan yang ada asumsinya kayak misalnya, "Eee kamu dari sini ya?" kayak gitu. "Kamu kenapa kok dapat nilai jelek?" Misalnya matematika, "Kamu gak belajar ya?" Kayak gitu langsung di judge langsung diasumsikan gitu langsung asismukan orang pasti ba oh ya gitu, nggak gitu, kadang kan kayak gitu aja jawabannya, kalau misalnya lagi bete gitu, kalau misalnya lagi pleng itu lagi apa, lagi enak gitu kan, ya mungkin mau jelasin dikit. "Oh enggak kok, itu kemarin karena begini soalnya gak ma ma muncul, gak pelajari, gak diajarin." Mungkin gitu ya tapi kadang ya asik juga mhm.
Oh ngerasain juga ya. Oke, tergantung jadinya ya. Heeh. Oke, iya betul betul betul. Oke oke. Mmm, oke. Betul betul. Mhm. Oke. Eh